Ты знаешь, я вот столкнулась с такой проблемой, и пока что у меня никак не получается с ней разобраться. В принципе, проблема в моей голове происходит, то есть ничего такого реального. И связано это с переездом в другую страну. Вот. И мне это всё тяжело дается. И я поняла, что я сама не могу справиться. Вот хотела у тебя попросить совета, может быть как-то ты вот со стороны посмотришь и дашь дельные советы. На чем всё-таки мне заострить внимание и просто начать. Потому что мне кажется, что мне не хватает вот этого какого-то одного шага, м, потихонечку раскручивать этот клубок. Потому что я себя уже так накрутила, что языка особо не знаю, всё чужое, <clears throat> продукты не такие, <chuckles> всё не так, всё нет ничего не знаю, куда не пойдешь всё надо узнавать. И вот иногда такое опустошение, вот как маленький ребенок, та разве что вот ходить не приходится заново учиться. Иногда вот делаешь, делаешь, выполняешь какие-то задачи, а их только больше становится. Потому что это вот только начало, и ты по я понимаю, что еще много всего нужно преодолеть, научиться, узнать. Иногда кажется, что это никогда не закончится, что будет всегда так сложно. В общем, трезво глядеть в будущее вот не получается. Но я понимаю, что это, наверное, не совсем здоровое такое м мышление. Просто я вот щас как белка у себя кручу эти мысли, и, наверно, что-то надо уже с этим делать, как ты считаешь?
Так. Да, понимаю. Да, я понимаю, переезд, э, в другой город и даже в другую, а, страну- это огромный огромный шаг. И это, действительно, м, практически жизнь с нуля. То есть, это абсолютно новые эмоции, новое окружение, новая работа, новые трудности. И это абсолютно нормально, что ты чувствуешь себя потерянно, что тебе может быть страшно или тяжело. И мне очень жаль, что ты через это проходишь. Но я уверена, что ты, конечно же, с этим справишься. А подскажи, пожалуйста, а что, м, в основном ты сейчас ощущаешь? Вот какие у тебя эмоции, помимо потерянности, чего тебе может не хватать вот сейчас, а, после переезда в новую страну?
Да, это так. Точно. Я надеюсь. Ты знаешь, я даже, наверно, не думаю о том, чего мне не хватает. Я просто вижу количество дел, которые нужно сделать, в том числе и документы, оформление. А, и я настолько физически, вот, устала, и как бы у меня такое ощущение, что я не имею права, не могу себе позволить, вот, делать какие-то выходные, перерывы, ну, подольше, там, одного дня, чтобы вот просто отдохнуть, не думать о проблемах вообще. Просто, вот, кушать, там что-то, фильмы смотреть, может быть почитать или гулять, куда-то съездить. Ну, как будто бы, а, ф всё надо щас сжаться, то есть из ну, работать, чтобы подкопить деньги, чтобы была всегда подушка безопасности, потому что как-то, вот, страшно в чужой стране, это всё-таки не дома, где у тебя всё налажено. И вот, понимаешь, физически уже я настолько ф т в стрессе, что плохо сплю, просыпаюсь уже такая, знаешь, разбитая, не очень, а, бодрая. И вот делаешь дела, и от них такая усталость, как будто бы я, там, вагоны разгружала целый день. То есть, мне кажется, я просто даже на физическом уровне так устала. И я когда вот думаю о какой-то новой проблеме, мне физически тяжело, потому что я думаю, что от мне надо будет рано встать, куда-то ехать. И прямо от этих мыслей уже плохо становится.
Да к М-да. Понимаю. Понимаю, это очень изматывающе, потому что, помимо каких-то физических регулярных, ежедневных действий, это огромный стресс, который тоже изматывает. В том числе и на физическом уровне. И, конечно, в такой ситуации важно не забывать о том, что ты человек и тебе нужен отдых. Несмотря на то, что, да, проблемы есть. Но проблемы после переезда- это т тоже некоторый этап, который важно преодолеть, но не ставя, а, в жертву своё собственное самочувствие. Потому что иначе, ну, это может очень плохо отразиться на твоём здоровье. А подскажи, пожалуйста Да, конечно.
Я это понимаю, да, но пока не могу справиться, вот начать. То есть как-то мне кажется, что надо это, это, это сделать и как-то, вот, э, перерывы и отдых пока что не могу себе обеспечить. А даже если, ну мы, там, 1 день где-то никуда не ездим, отдыхаем, то я не могу избавиться от этих мыслей, что мне нужно сделать, поэтому качественного отдыха не получается.
Понимаю. Да, это большая проблема. И, наверное, отсутствие такого отдыха, оно ещё больше усугубляет, м, состояние усталости и тревожности. Потому что, ну, у психики просто нет ресурсов, чтобы восстановить нервные клетки. И получается такой замкнутый круг. А подскажи, пожалуйста, а есть ли у тебя какая-то поддержка? Может быть, м, у тебя уже есть какие-то друзья здесь или поддержка от тех людей, от близких людей, с которыми ты переехала в эту страну? Или ты абсолютно одна?
Ты знаешь, есть поддержка от мужа, мы переехали с ним вдвоем. Но как-то это всё равно непросто, потому что ему тоже непросто. И в основном сейчас работа на нем, п поэтому как-то вот его сильно дергать мне тоже не хочется. А, ты знаешь, новых друзей пока, к сожалению, нет. По крайней мере, с которыми можно вот именно поделиться прям то, что на душе. А как ока оказалось, с какими-то родными, близкими, даже друзьями, с которыми я раньше общалась, как-то вот возникло недопонимание после переезда. Но в том плане, что как будто бы они то ли не понимают, то ли не знают, как меня поддержать. Потому что иногда мне кажется, вроде бы они поддерживают, но почему-то мне только хуже от их поддержки. Потому что, знаешь, когда я начинаю много жаловаться, а, с одной стороны, я их могу понять, может быть им не хочется столько жалоб выслушивать, но мне сейчас реально тяжело и мне не хочется слышать там: "Ой, ну если так всё трудно, возвращайтесь". Как бы понимаешь. И если бы это кто-то один сказал, я бы еще как-то может быть это пропустил мимо ушей. Но когда все практически так говорят, я думаю: "Ну, ничего себе, странная какая-то позиция". Я вот думаю, когда я, например, в институте училась и жаловалась, что мне тяжело учиться, всё мне что-то никто не говорил: "бросай институт". Ну, вот не знаю в общем, я немножко на них о обижена, а, то что вот они не способны меня понять. А, вот в принципе да, если вот я с тоже с такими же мигрантами встречаюсь, даже из других стран, мне вот как-то легче даже с чужими людьми поговорить о чем-то, что меня волнует. Потому что многие вещи мне даже объяснять не надо, а там вот много объяснять надо, и они просто меня не понимают на самом деле сейчас.
Понимаю. Мгм. Понимаю. Да. Понимаю. Понимаю. Да. Конечно, это имеет смысл. Конечно. Да, это тоже абсолютно понятно, поскольку, а, они не сталкивались, м, с теми проблемами, с теми переживаниями, с которыми столкнулась ты. И мне очень жаль, что они не могут оказать тебе должную поддержку в данный момент. Поэтому, наверное, единственное, что ты можешь сделать, это постараться не воспринимать их слова слишком резко. Поскольку им никогда не понять, э, действительно тех переживаний, с которыми сталкивается человек, который переехал в другую страну и для которого начинается абсолютно новый тяжелый этап и в котором ему приходится как-то справляться с теми проблемами, которые он и представить себе ранее не мог. Поэтому, конечно, важно получать поддержку. И, наверное, в данном случае, если ты понимаешь, что твои близкие, которые остались в твоей родной стране, не могут тебе оказать эту поддержку, то всё-таки стоит, м, наверное, ок окружить себя теми людьми, которые на данном этапе жизни могут тебя понять, а, и как-то, м, даже если не дать совет, то просто быть рядом. Просто сказать, что, да, вот это тяжелый этап, но ты с ним справишься и мы с тобой справимся с этим вместе. И очень хорошо, что у тебя есть муж, который тоже проходит через это вместе с тобой. И, наверное, важно также и с ним как-то обсуждать, а, переживания, потому что всё-таки, а, я очень более чем уверена, что и он тоже имеет какие-то внутренние переживания. Возможно, м, какое-то совместное обсуждение, может быть даже совместное жалование на проблемы друг другу тоже может помочь. Потому что вы будете понимать, что вы проходите через это вместе, что ты не одна и он не один. И как бы тяжело не было, всё-таки вы есть друг у друга и вы справитесь с этими проблемами. А, скажи, пробовал ли ты как-то с ним? Ну, хотя бы не не жаловаться, а просто обсуждать какие-то, а, совместные планы, проблемы, просто обсуждать как прошел день?
Да. Точно! Н-да. Ду уа. Да, ты знаешь, и, конечно, я пробовала, но мы вот в плане эмоций очень разные с ним и он совершенно по-другому переживает стресс. То есть он никогда не жалуется и не любит перетирать вот эти эмоции. Поэтому такой вот поддержки я от него не могу ощутить. Но с другой стороны, он у у него другие сильные черты, то, что он вот уверен в себе, у него всегда конкретное решение проблем. То есть вот он не про разговоры, а про действия. И в этом плане я понимаю, что мне, ну, даже повезло. Потому что, если бы он нервничал и переживал всё как я, мы были бы такой еще парочкой нервных. Вот. Но при этом я не могу, да, получить от него т ну, такого вот душевного тепла, которого бы мне хотелось. По крайней мере, там больше получаса его, наверное, точно не хватит. Вот, а так как это психологически всё очень тяжело, и получается вот, да, с родными я избрала такой, м, а, такой образ, а, разговора. Во-первых, я им абсолютно не жалуюсь, чтобы вот не было вот этого- возвращайтесь. А, ну и при этом просто говорю, что всё хорошо. Ну, тоже, конечно, не очень мне это приятно, получается, как бы я не совсем правду говорю. Вот это, наверное, тоже добавляет какого-то негатива сейчас в мою жизнь. Вот когда будет легче, наверное, тогда как то вост восстановится общение, а сейчас пока что тяжело.
Понимаю. Понимаю. Понимаю. Конечно. Да, я понимаю. Да, понимаю. Эта тактика тоже имеет место быть. Потому что иногда, действительно, проще как-то сепарироваться от неприятных разговоров, нежели пытаться что-то объяснить, когда тебя не хотят слышать. А в таком случае постарайся как минимум давать себе время отдыха, даже если это тревожно сначала. Всё-таки отдых- это то, что дает тебе ресурсы двигаться дальше. И старайся себе просто об этом напоминать. Ну и, конечно, искать поддержку в тех людях, которые тебя понимают и которые готовы оказать какую-то эмоциональную поддержку. Может быть, это те же, а, мигранты, которые в той же ситуации. Или просто постараться найти каких-то друзей, с которыми можно периодически проводить вме время вместе, э, какой-то совместный досуг иметь. И это поможет тебе немножко сместить фокус с того, что действительно много проблем. Да, они есть, но это тоже часть, это нормально. И, э, напоминать себе об этом тоже важно. Ам, ну и, конечно, не забывай заботиться о себе, потому что ты человек, и ты имеешь эмоции, ты имеешь страхи. И важно их проживать, важно их принимать и не отрицать.
Точно. Точно. Да, согласна. Н-да, я постараюсь так сделать, как ты сказала. Мне кажется, это может помочь, а, всё-таки давать себе время отдохнуть и именно просто жить, просто погулять без проблем. Ну, то есть они никуда не денутся, оставлять их на завтра. Надо научиться это делать, иначе я просто не справлюсь. Большое спасибо тебе за советы. Они мне обязательно помогут.
Верно. А, всегда пожалуйста, я рада тебе помочь. И если возникнут еще трудности, обращайся ещё.